โอ้ เหรอคะ? ตอนเนี้ยกำลังแบบ เย่ ๆ ด้วยเลยนะคะเนี่ย <chuckles> เหมือนกับเล่น ได้เล่นด้วยเลยนะ เออ จริง ๆ เกมเนี่ย มันก็ช่วยทำให้แบบ เหมือนฝึกกล้ามเนื้อขาเหมือนกันเนาะ เพราะว่าจะต้องแบบกระโดดยังไงอะ ให้มันได้แบบขาเดียว ซึ่งยาวนาน ห้ามเอาขาลงด้วยไหมคะ?
ใช่ <chuckles> ใช่ คือ โอ้โฮ มัน มัน อืม ใช่ อือ จริง ๆ ๆ อืม ใช่ ห้ามเอาขาลงเลยคุณ แล้วคุณลองนึกภาพเนาะ ถ้าเกิดว่าไอ้คนที่เป็นผู้เล่นอยู่ในสนามหญ้าเนี่ย จับตัวกระต่ายได้อะ เขา ก็ จะพยายามดึงเข้ามาตรงกลาง แล้วก็ทำยังไงก็ได้ ให้กระต่ายอะค่ะวางขาอีกขาลง ถ้าเกิดกระต่ายวางขาอีกขาลง คือเหมือนยืนปกติ 2 ขา กระต่ายก็จะตาย ไปคน หนึ่งอะ คือแบบเหมือนทั้ง 2 ฝ่าย ต่างมาต่อสู้กันน่ะ แต่ถ้าเกิดว่ากระต่ายแบบเหมือนหลุดมือจากไอ้คนที่ดึงไป แล้วก็ออกจากเขตสนามหญ้าได้อะ คนที่โดนกระต่ายอะ ก็จะตายออกไปจากในเกมเลย
อ้าว โอ้ ค่ะ อืม อ้าว เหรอ? ค่ะ โอ้ ค่ะ ค่ะ

โอ้โฮ หาได้ยากมาก ๆ เลยก็ว่าได้มั้งคะ เพราะว่า โอ้ โบ๋ เด็กเดี๋ยวนี้เนาะ ที่โตมาตั้งแต่เด็ก หรือว่าแบบ โอ้โฮ ตั้งแต่เหมือนพอรู้เรื่อง รู้ประสีประสาเนี่ย ก็จับมือถือกันแล้ว มันก็เลยทำให้แบบว่าไอ้วัฒนธรรมการละเล่นในสมัยก่อนเนาะ มัน มันเริ่มลด แล้วก็แทบจะหายไปเลย อ มั้งคะ พ พอพูดถึงเนี่ย ก็ได้แค่นึกถึงความทรงจำเนาะ ที่เราเคยเล่นกันก่อน เพราะว่า โอ้โฮ หายากมาก เพราะว่าเด็กเดี๋ยวเนี้ย เขาเล่นมือถือ เล่นเกม Roblox อะไรกันนะ แบบ ใน ในออนไลน์ที่แบบมันไปทางนู้นมากกว่าอยู่แล้วอะ จนแบบว่า มัน มันยากมากเลยอะคุณ ที่แบบว่าจะนึกถึง หรือว่าจะ ทำให้การละเล่นต่าง ๆ อะมันเกิดขึ้นอะค่ะ
อือฮึ ค่ะ ใช่ไหม? อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อือ เนาะ โอ้ เท่าที่ฟังดูนี่ก็รู้เลยเนาะว่า คือสังคมมันเปลี่ยนไปอะ วิธีการเล่นของที่เขาเล่น มัน มันก็ต่างออกไปเยอะเหมือนกันเนาะ จากที่ออกมาใช้เวลาด้วยกันน่ะ ตอนนี้คือต่างคนต่างก็อยู่ในห้องส่วนตัวของตัวเองอะเนาะ อยู่บ้านใครบ้านมัน อืม เล่นเกม ของใคร ไป อืม เสียดายเหมือนกันเนาะ
ใช่เลย ใช่เลย อือ อืม คือ อืม ตอนนี้แบบ ช จริงเสียดายมาก ๆ ค่ะ เรารู้สึกว่า โอ้โฮ ถ้าเกิดว่ายัง มัน มันยัง อา เดะ วัยเด็กยังใช้ชีวิต ล การละเล่นต่าง ๆ เหมือนเมื่อก่อนอยู่เนาะ ก็อาจจะทำให้แบบว่ามิตรภาพระหว่างเพื่อน หรือว่าการใช้ชีวิตอะมันมีเหมือนภูมิคุ้มกัน หรือว่ามีสิ่งอื่น ๆ อะค่ะ เข้ามาช่วยได้เยอะขึ้น แต่เดี๋ยวเนี้ย แบบทุกอย่างก็เป็นเทคโน โลยี เป็นมือถือต่าง ๆ เนาะ มันอาจจะมีข้อเสีย แตะ แต่อาจจะมีข้อดี เหมือน แต่ละอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสีย แบบในแต่ละรูปแบบของมัน มันก็ต้องมีการแบบเติบโต แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วย
ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ ๆ อืม ค่ะ